ใช่ ถ้าเราปล่อยเขาไว้นานไม่จีบ อะไรเงี้ย เรา คือเราทำใจไม่ได้ที่จะรู้ว่า เฮ้ย นิติจับเขาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ อะไรอย่างงี้ไง แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเขาไว้นอกบ้านนาน ๆ ก็เกรงใจเพื่อนบ้านเนาะ เพราะแมวอะเนาะ
อ๋อ ๆ ๆ ๆ ครับ ๆ แล้วถ้าเราเริ่ม เริ่มผูกพัน อันนี้มีการตั้งชื่อให้
อืม ไม่มี ก็เรียกดำ อือ ก็ชื่อดำ ตัวดำก็เรียกดำไป <chuckles>
น้องร้องบ้างยัง? อ๋อ อะยัง ตั้งยังมีชื่อมาแล้วอย่างน้อย <chuckles> ความผูกพันมันเริ่มเกิดแล้ว <chuckles>
<chuckles> จริง แต่ว่าจริง ๆ เราว่า การคลายเครียดที่ดีที่สุดของเราคือการนอนอะ เรารู้สึกว่า ยิ่งโตยิ่ง ยิ่งอยากแบบอยากนอน
อา ๆ บาง บางทีการนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพัก ของการพักผ่อนอย่างเดียว มันเป็นเรื่องของการฆ่าเวลาด้วย บางทีเรามีเรื่องที่เราต้องรอ อย่างเงี้ย แล้วเราไม่อยากรอ การนอนมัน มันก็พาเราฆ่าเวลา
ประมาณนั้น รู้สึกว่า ใช่ ถ้าเราตื่น ถ้าเราตื่นเราก็จะ รอ <chuckles> เหมือนแบบ เราก็ใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งนั้น อะไรเงี้ย ก็นอน
อา ๆ ใช่ ๆ เออ แต่ แต่ถ้าเรานอนปุ๊บเวลามันก็เหมือนจะผ่านไวขึ้น เรื่องที่เรารอมันก็สั้นลง อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม แต่เราว่าถ้าถามเราสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดอะ มันไม่มีหรอก มันไม่มีมากที่สุดนะ คือมัน มันต้องมีทุกอย่างไปด้วยกันอะ ทั้งต้องเล่นเกม เล่นกับแมว คุยกับเพื่อน ไรเงี้ย
ครับ อา ๆ เออ มัน มันแล้วแต่จังหวะ แล้วก็โอกาสของมันด้วย เพราะว่า เอ่อ บางอย่างมันใช้เวลาไม่เท่ากัน อะไรงี้
ใช่ แล้วแต่เหตุผล อืม เขาเรียกว่าไร แล้วแต่ที่มาของความเครียด ประมาณนั้น
<chuckles> ใช่ ๆ เพราะว่าอย่างบางเรื่องมันใช้เวลาเยอะ บางเรื่องใช้เวลาน้อย หรือ เอ่อ ย
ว่าแบบ เออ ใช่ บางเรื่องมันต้องพูด <chuckles>
เออ ๆ อย่าง อย่างเรื่องที่ทำงานจะมาเล่นในเกม บางทีเกมมันก็ไม่ได้เข้าใจ
มันก็ มัน มันก็ไม่แก้ความอัดอั้นเท่าไร
อา ใช่ แต่ถ้าเล่าให้เพื่อนร่วมงาน หรือว่าระบายให้น้องแมวฟัง อันนี้ก็จะตรงประเด็นกว่า
อืม